آه، طَب إيه باظت منّك والّا إيه، ليه كانت تحدي عشان السِوَى يعني؟
أ لأ لأ هاقول لِك كان تحدي آه، لإن أنا دلوقتي لمّا اكون طالب، أنت بتبقى قاعد في شقة بتبقى غير مؤهلة للطبخ أساسًا.
أيوه آه صح. إمم، إمم.
بجد، فأنا كان معايا أصلًا مثلًا طاسة معيّنة، فالطاسة دِيّة ما كانش ليها غ كانت كبيرة، فما كانش غطا في غطا آآ مكمّل الطاسة كلّها، تمام، وطبعًا أنتِ عارفة عشان اسوّي ال الوراك بتاخد نار عالية، فيا إمّا فرن، يا إمّا تغطّيها بحاجة، فاتصرّفت إزاي بقى؟
إمم، إمم. لازم تغطّيها امم. صح. عملت إيه؟ <chuckles>
آه قُمت جاي جايب كان عندي مصفى كبيرة، تمام؟ فأنتِ عارفة المصفى بتبقى من تحت كده صغيّرة ومتخرّمة ومن فوق واسعة.
آه. أيوه.
فأنا قُمت جاي مغطي ال مغطي ال آه، مغطّيها، وعشان البخار بقى ما يطلعش قُمت جاي مغطّي بقى الأجزاء المتفتحة دِيّة بغطا حلّة تاني صغيّرة.
قالب المصفى ومغطّي ومغطّي بيها الفراخ. أها. ده أنت بُص أنت عملت مُصيبة. <chuckles>
آه، آه <laughs> يعني أنا الحمد لله خلّصت كانت الط
كان ممكن يحصل كوارث باللي أنت عملته ده حضرتك.
والله أنا كان بالنسبة لي بس المهم عندي إن أنا آكل بس. <chuckles>
أنت أهَم حاجة إن أنت ت تحبس البُخار، والف الوراك تستِوِي شكرًا، طَب ما تسوّيها في الفرن، <chuckles> ما تسوّيها في الفرن.
حرفيًا، ما هو الفرن كان بايظ كان بيبقى في
آه، كان ما كانش شغال طَب برافو والله عليك لأ شاطر.
آه، ما هو السكن ده بيبقى في دايمًا بقى فيران، وحاجات من دي بتبوّظ الفرن.
آه، ده أنت عِشت تجربة يعني واضح إنّها السَكن كان رهيب يعني.
لأ لأ كت كانت مأساوية بصراحة مع تغيّرات السكن دي، بس علمتني عمومًا.
أيوه، أيوه لأ واضح إن أنت ما شاء الله يعني م يعني فكرة إن أنت مجرّب عشان فعلًا زي ما أنت قُلت في الأول، أنا باخوض الحاجة أو بادخل فيها كده عشان ما أشيل أصلًا فكرة الخوف إن أنا أفشل أو أي حاجة أنت بتخوض التجربة على طول، أنت بتحط نفسك في الأمر الواقع عشان تعيش بقى التجربة بمساوائها بكل حاجة.
بالضبط. بالضبط، وعامةً الحاجة دي فعلًا بتعلّمك حاجات كتير أوي، أوي، أوي وبتقلل الخوف عندك، لإن أنت بجد أي أنا شايف إن أي حاجة أنت خايف منها أول ما بتعملها، أنت خلاص الخوف بيروح.
إمم.
فأنا عندي حتى لو عملتها واتأذيت منها بشكلٍ ما، أحسن من إن أنا عايش حياتي كلّها أنا خايف اعملها.
صح. صحي إمم.

لأ، بصراحة الكلِّية بالنسبة لي كانت من أحسن أيام حياتي؛ لإن هي الكلِّية هي المشكلة إن هي فعلًا فيها شوية لخبطة في الأول، خصوصًا إن أنا كنت داخل مجال كان لسه جديد أصلًا، هو مجال الذكاء الاصطناعي، فهو كان لسه جديد أصلًا، اللي هو كل أما أقول لحد أنا داخل مجال كذا يقول لي ده إيه ده ما أعرفوش آه <chuckles> بجد ما كانوش يعرفوا أصلًا إن في كلية
إمم. آه. إمم، إمم. إيه ده حضرتك، إيه الكلَِية اللي أنت بتقول عليها هو فيه كلِّية كده أصلًا؟ <giggles> أنت هتدخل تعمل إيه يعني هتشتغل بتاع كمبيوتر في الآخر.
<chuckles> حرفيًا هُم ما كانوش أصلًا يعرفوا إن في مجال بالاسم ده، اللي هو معلش أنت بتعمل إيه، فأنا كنت ب بابذل مجهود أصلًا عشان أفهِّم الناس أنا دَخَلت كلية إيه، ففي الأول كان صعب إن أنا ألاقي له مثلًا كورسات عن الموضوع دوَّة، أو أي حد بيشرح الحاجات دي، بس مع الوقت بقى بدأت أفهم الموضوع، فكان موضوع لذيذ بصراحة.
إمم، إمم. أيوه، فاهماك. إمم. طَب حلو أوي، يعني احكِ لي عن أكبر مثلًا حاجة قابلتها فعلًا أول ما دخلت الكلِّية، كانت إيه، يعني كنت شايف التحدي، أو إن أنت خايف بقى، إن أنت تفشل في إيه بالضبط يعني، كانت إيه أكتر حاجة موتراك مثلًا؟
هُم كانوا تحديين بالنسبة لي، أول تحدي إن أنا داخل مجال مش معروف لسه، فما أعرفش أذاكر له إزاي وكده، تاني تحدي إن أنا اتغرّبت عن أهلي، خدت سكن لوحدي وكده، فده كانت رحلة تانية بقى لوحدها.
إمم. إمم. آه. دي فعلًا رحلة أُخرى خالص، يعني تجربة لوحدها أصلًا مع كلِّية جديدة
أيوه، يعني دي ممكن نحطها مع السعي للنجاح فعلًا بجد.
أيوه فعلًا، وأصلًا كمان فكرة إن أنت تغيّر سكَنَك مع كمان مكان جديد بتروحه، اللي هو الكلِّية مثلًا أو كده، فده تغييرات كتير أوي، يعني واضح إن أنت كمان سيبت المحافظة اللي أنت ساكن فيها مثلًا، ورُحت بعيد مثلًا أو حاجة صح؟
أيوه بالضبط، ده حصل فعلًا، وكنت بارجع بقى لأهلي بعد حوالي مثلًا شهر ونُص، في الشهر ونُص ده أنت قاعد لوحدك، أنت بتعمل كل حاجة لنفْسك بقى أكل، شُرب، آآ، غسيل.
إمم، إمم. إمم. آه، دي تجربة برضو مريرة دي <chuckles> لأ احكِ لي عنها عملت إيه، ما كنتش خايف إن أنت تبوّظ أكل بقى وتبوّظ اللبس والكلام ده؟
لا، لا ده أنا عايز أقول لِك أنا بجد الفترة دي، هي اللي علمتني حاجات كتير أوي، يعني أنا ما كنتش باعرف أطبخ، علّمتني الطبخ، آآ، ما كنتش باعرف مثلًا كان نومي تقيل، علمتني يبقى نومي بقى أقل منبه باصحى، آآ، ما كنتش بقى متعوِّد أعمل شُغل البيت بقى الترويق والتنضيف والغسيل، وإن أنا أغسل هدومي، فعلّمتني حاجات كتير أوي، أوي، أوي.
إمم. بجد؟! إمم. حلو.

امم، فأنت حاولت على قد ما تقدَر إن أنت تقول لأ، خلاص أنا هاسعى على قد ما أقدَر وهاعمل كلّ اللي ما في وِسعي زي ما بيقولوا وهاستنى النتيجة والنتيجة دي بقى خلاص يعني، "اعقِلها وتوكّل" يعني اللي هو خلاص على ربنا بقى وهنشوف إيه اللي هيحصَل يعني. امم. طَب بس طَب التوقعات جات عاملة إزاي، يعني فعلًا كانت على قد مجهودك وكده والّا حسّيت بالإحباط بقى لما النتيجة طلعِت؟
بالضبط، بالضبط. هو ده بالضبط اللي حصَل معايا. والله هو أنا أصلًا كنت أول دُفعة tablet فكان الموضوع صعب شوية وكانوا حرفيًا بجد آه، أنتِ أخدتيها من على لساني، هو فعلًا كانوا بيجرّبوا فينا كلّ حاجة، أنت لسه مش فاهم أصلًا نظام الإمتحان هييجي إزاي، مش فاهم أي حاجة، فهو بصراحة يوم ما طلعِت النتيجة، أنا كنت متوقِّع مثلًا مجموع معيّن وقاعد باحسبها إن أنا مثلًا هانقَص كذا، عايز أقول لِك إن أنا حسبته اللي أنا نقَصته في مادة واحدة <chuckles>
آه. كانوا بيجرّبوا فيكم. أيوه. إمم. امم. أصلًا <giggles>
بجد، يعني أنا العربي لوحده مثلًا مطيّر منه حوالي 10% أنا كنت متوقِّع إن أنقَص في كله 10%
خير، خير. خلّيني أقول لك أيوه فاهماك، بس هي فعلًا الثانوية العامة تجرُبة يعني ب ب يعني مش هنقول إن هي تجربة سيّئة أو تجربة فاشلة، بس هي بجد فعلًا منظومة غريبة ومنظومة يعني نتمنى إن هي تتصحّح يعني، نتمنى الصّراحة. إمم، إمم.
<laughs> الإستف دي حقيقة بصراحة، دي حقيقة بصراحة. بس في نفس الوقت يعني الحمد لله دخَلت الكليّة إن أنا شايف نفسي فيها.